えっと、それがですね、あの、立てるんですよ。で、立てて、あの、例えば、あの、ま、さっきおし言ったみたいに、ま、今日何時までに家を出なきゃいけないであったりとか、ま、こう何時までにこれを提出しなきゃいけないだったりとか、なんていうんすかね、その、絶対にしなきゃいけない課題課題というか、締め切り。ま、家出なきゃ間に合わないじゃないですか。課題も提出何時までに提出しなきゃ、ああ、あの、提出したことにならないですし、そういった、あの、ものに関しては守れるんですけど、例えば、夜、家に帰ってきて、今日だったら大体6時半ぐらいに帰ってきたんですけれども、ま、6時半に帰ってきて、あの、あ、じゃあ、1時間で、あの、ご飯食べてとか、いろいろやろう。で、そこから、あの、ちょっと在宅のお仕事しようっていうふうにするじゃないするとするじゃないですか。
うん。ええ。 ええ。 うん。 ええええ。 うん。 ええ。 ええええ。うん。 ええ。ううん。 そうですよね。うん。 うん。 うん。うん。 うん。 ええええ。 うん。 うん。 ええええ、うん、はい。